Ha, okey. O zaman biz doğru yoldayız yani, hani, şey, olarak. Evet. Çünkü ben de bununla ilgili hani pedagoji kitaplarını okudum. OPOL diye bir yöntem var. Hani, her aile üyesi ya da işte öğretmen bir dili seçiyor, onu ona focuslanıyor, ona ona odaklanıyor.
Siz, kesinlikle doğru yoldasınız bence o aşı o açıdan. Yani. Hı hı. Tabii, tabii. Tabii, tabii. Bizim d ya bizim de, eee, gelecekteki hedefimiz bu yönde. Yani, eee, şu an mesela biz Almanya'dayız. Zaten Almanya'yı dışarıda öğrenecek çocuk, o ayrı bir şey. Ama evde, eee, eşim Türkçe konuşurken ben full İngilizce konuşacağım gibi. Kendisi de anlıyor zaten, şey, eee eşim de çok ü üst düzey İngilizce de.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Evet, evet, evet. Harika.
O yüzden hani biz de, eee, multilingual yapmak için, eee, birden fazla ana dili olsun diye bu tarz bir çaba göstereceğiz. Bu en güzel şeylerden biri, yöntemlerden bir tanesi.
Evet. Doğru. doğru. Bu bu bir de bize de hobi oluyor, farkında mısın hani? Çocuğa dil öğretmek kısmı bizim için de bir hobi ama ilerisi için çok önemli. <chuckles>
Evet, evet. <chuckles> Kesinlikle. Ya, bir de Evet, çok önemli. Yani, çok önemli. Gerçekten o, eee, hani çocuk yaşta kapılan şeyler, eee, kolay kolay unutulmuyor. Ve sonradan öğrenilen, eee, hiçbir zaman, eee, yani o en yüksek me seviyelere ulaşamıyor maalesef. Hani, eee, native kısmı, a ana dili olmak kısmı farklı.
Evet, evet. Evet. Doğru, doğru.
Ama eee, yani C2 bile yapmak için, inanılmaz büyük çaba gerektiriyor, herhangi bir dili.
Evet, gerekiyor. Bir de şey kısmına takıldım ben. Sen şimdi öğretmen olduğun için onu da sorayım. Eee, okuma yazmaya başladığında nasıl olacak? Çünkü mesela İspanyolcanın yazımıyla, eee, İngilizcenin ko komple farklı, Türkçenin komple farklı. O kısım da birazcık kafama takıldı açıkçası. Çünkü biz İngiliz okuluna göndereceğiz. Eee, yaşadığımız ülke de İspanya. Dışarıdan hani alacağı dil de o olacak sonuçta. O kısma takıldım açıkçası. Bu hobiyi ilerletmek istiyorum, derdim o.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Yani onu ilerletmek istiyorsanız onların da yazı eğitimini alması gerekecek. Ha, birebir, eee, örnek veriyorum; daha bismillah, yeni başladı dediğimiz noktada, hani, hemen, eee, hepsini bir öğrensin, eee, o çok mümkün değil. Hatta o, eee, biraz, eee, kafada fazla yoğunluğa yol açar ama yani sırayla öğrenebilecek seviyede olacak. Önemli olan konuşabiliyor olması zaten. Konuştuktan sonra onları bir şekilde oturtur. Hani, eee, şimdi şöyle; çocuk sünger diyoruz ya, o sünger yaşı, eee, şimdi ana dil eğitimi için 3-4 yaş civarı konuşuluyor. Hatta 4 bile geç çoğunlukla. Eee, ama diğer konular için devam ediyor. Yani, ilkokul, ortaokul, lisede öğrendiğimiz şeyleri, yani o kadar kolay öğrendiğimiz şeyleri şu an öğrenmemiz mümkün değil, örnek veriyorum.
Hı hı. Evet, evet. Değil mi? Doğru, doğru. Evet. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Anladım. Doğru, doğru.
Ama eee, dediğim gibi, eğer ki konuşmayı öğrenirse herhangi bir dili, onun yazı dilini öğrenmesi de bir o kadar kolay olacak. Çünkü zaten halihazırda İngiliz okuluna gidiyor ve İspanyol dediniz değil mi sizin?
Hı hı. Anladım. Evet, evet, biz İspanya'da yaşıyoruz.